Secepat angin.
Eee. Se apa ya, semenakutkan api, atau atau se se apa ya, se sekeras api gitu, dan, eee, seteguh pegunungan, gitu loh. Nah ini nih yang sedang sedang aku berusaha untuk lakukan gitu, karena, eee, be beberapa waktu belakangan ini aku merasa banyak perubahan dalam kehidupanku sendiri yang, sepertinya pun aku harus banyak ngambil prinsip, yang entah kenapa terinspirasi dari lagu Furinkazan itu, gitu.
Mhm. Iya. Oke, sangat filosofis sekali ini sebetulnya. <chuckles> Boleh dilanjut.
Eee. Ya, eee, dari dari Furinkazan ini, eee, belakangan ini banyak menemani ini sih, eee, kegiatanku gitu kan, dari dari, eee, di saat aku bekerja, di saat aku sedang nggak ngapa-ngapain, eee, bahkan kadang-kadang ak aku aku apa ya, aku putar dan, dengan volume yang lumayan tinggi, gitu, di pagi pagi hari nih baru bangun, gitu. Niatnya untuk agak sedikit inilah, ngasih energi positiflah, niatnya tuh begitu. Heeh, betul.
Oke. Mmm. Heeh. Semangat, energi betul. Oke. <chuckles> Nah, ini menarik sih karena, yang pertama, bahwa lagu ini tanpa lirik ya, hanya instrumen, dan berasal dari negara asing yang, apa namanya, jauh dari negara asal kamu, di sini. Nah, tapi sebetulnya ada cerita nggak, kenapa akhirnya memilih lagu ini, itu karena entah mungkin pernah dengar di radio kah? Atau memang ada referensi dari teman? Atau memang se tidak sengaja denger dari entah pas lagi di jalan, atau apa gitu, boleh cerita? <chuckles> Oke, boleh.
Iya, betul. Betul betul betul. Mhm mhm mhm mhm. Wah ini ini ini lucu banget ini ceritanya. Jadi, eee, sebenarnya aku tahu lagu ini tuh pun bener-bener nggak sengaja, gitu loh. Eee, <tsk> beberapa waktu yang lalu, berapa ber berapa minggu eh, enggak enggak minggu deh itungannya beberapa bulan yang lalu. Beberapa bulan yang lalu, itu, eee, aku sedang ini, apa, eee, ada ada meeting lah dengan klien gitu ya, di sebuah di sebuah, eee, pusat perbelanjaan lah di di daerah Jakarta, gitu. <coughs> Lalu, eee, di saat aku lagi nunggu lagi nunggu klien lagi lagi sambil ngopi, gitu kan ya. Eee, di belakangku nih kedengeran, eee, awalnya ringtone. Ini ini nih ringtone, aku aku yakin ini ringtone karena karena bunyinya bunyinya cuma sebentar gitu.
Iya. Oke. Mhm. Oh, dari ringtone malah. <chuckles> Oke.
Dan tapi berkali-kali.

Oh, diulang terus-menerus. Hmm
Diulang heeh, dan aku kok suka ya dengan dengan dari beberapa kali kok suka ya dengan dengan progres record-nya dengan aransemennya gitu kan. Sampai pas aku berbalik berusaha nanya aku baru ngeh, "Waduh ini bukan orang Indonesia nih, ini orang Jepang nih gitu, gua ngomongnya gimana nih?" Gitu loh. Rek heeh, dan dan akhirnya tahu nggak aku tuh sampai nyolong eb eee, bukan nyolong sih tapi berusaha ngumpet-ngumpet gitu ya pake aplikasi, eee, Shazam.
<chuckles> Waduh. <chuckles> Ternyata orang asing ya? oke. Waduh. Hmm. <laughs> Okey. Oh ya, aplikasi untuk mencari ini ya oke.
Jadi, aku tahu nih ini ini nih pasti pasti akan telepon akan berdering lagi nih karena ngomongnya kayak dari tadi bolak balik berdering terus, gitu. Nah begitu berdering aku, inilah aku rekam gitu kan siw si heeh, langsung ambil kesempatan gitu. Terus udah nyampe di rumah aku coba, eee, aku pindahkan ke PC, aku playback lewat speaker agak gede, baru aku rekam pakai Shazam gitu dan ketemulah itu Fūrinkazan itu, gitu. Memang rada nggak normal sih ketemunya tapi ya gimana? <laughs>
<laughs> Oh, langsung ambil kesempatan itu ya? Oh. Oh jadi ini tapi menarik banget karena, eee, biasanya kan kita denger dari musik yang disetel di kafe, ataupun dari acara dan ternyata malah ini dari ringtone orang ya, yang justru malah ya. <chuckles>
<coughs> Heeh heeh heeh heeh. Iya itu lu lucunya dari ringtone itu, betul betul.
Nah
Gitu, mhm.
Berarti, eee, memang spesifik ya. Spesifiknya adalah karena ini dari orang Jepang dan ringtone-nya pun nuansanya Jepang, yang akhirnya jatuh cinta dengan, eee, instrumen ini seperti itu. Nah mhm?
Mhm. Iya, d dan dan aku jujur tadinya nggak nggak tahu kalau itu itu adalah, eee, lagu Jepang gitu. Aku cuman karena kedengerannya seperti kayak, apa ya, kayak lagu yang, eee, orkestrasi dengan dengan, eee, apa ya, melodinya itu kalau nggak salah lewat lewat alat musik tradisional gitu, terus tapi kena aja gitu ke ke ke akunya tuh kena, gitu. Enggak tahu kenapa mhm?
Oh, oke. Tapi bisa meng eee, iya? Bisa mengidentifikasi bahwa ini adalah lagu bernuansa Jepang itu memang ada, eee, alat musiknya kah atau ada melodi yang mengcirikan bahwa itu adalah khas Jepang?